А вот, ты знаешь, э, я понимаю, что я, наверное, движусь, э, немного в неправильном направлении и хочу, чтобы ты мене немножко вот скорректировал, да, поддержал, возможно, дал какой-то совет. Я каждый раз, когда я вот иду к какой-то цели, допустим, да, и совершаю ошибки на своем пути. А, и потом, вот, цель не реализовывается, не выполняется, то всё. У меня полностью провал я сразу опускаю руки, нет вообще желания, мотивации двигаться дальше. То есть я вот так сижу и, понимаю, что: "Окей, да, я допустила там ошибки, возможно, нужно было, там, обдумать это всё, не торопиться". Э, но, вот, принять эти ошибки, а, махнуть на это всё рукой и сказать: "Ну, окей, там, в следующий раз я, там, учту, там, сделаю по-другому"- не могу. Э, м, возникает вот такое вот чувство полного по подавления, да. Э, с вот, какая-то такая самокритика начинается и, естественно, уже не хочется какого-то там прогресса, движения вперед. Но это ненормально, потому что у людей как-то получается двигаться, да, несмотря на свои ошибки, а я не могу. Поэтому, вот, подскажи мне, что же я делаю не так?
Так. Понимаю. Я очень понимаю твои чувства и состояния. Потому, что когда к чему-то стремишься, стараешься всё сделать как можно лучше, и допускаются какие-то промахи, э, это очень, пр и правда, сложно принять. Но я думаю, что мы что-нибудь придумаем, чтобы это стало каким-то твоим оружием, позитивом. И чтобы в дальнейшем ты этим пользовалась только для того, чтобы идти вперед. А, скажи, пожалуйста, вот в моментах, э, когда ты понимаешь, что близится, возможно, провал какой-то или находится какая-то ошибка, м, какие вопросы ты задаешь себе в голове? Какая вот у тебя ситуация?
Конечно! Отлично. Ну, конечно же, я задаю себе вопрос, что, э, почему я там вот, э, не предусмотрела это раньше? Как я докатилась до того, что, вот, вроде бы шло нормально, но где-то я оступилась, и вот совершилась, вот такая вот ошибка? То есть вроде бы анализ я провожу, но этот анализ не такой, вот, знаешь, продуктивный, а а он более, как будто самокритика. Да, что, в так, вот я такая-сякая, э, нь это не учла, и об этом не подумала, что сейчас вот я сижу у разбитого корыта.
Понимаю, теперь вижу даже <sucks teeth> и уже направление нашего разговора. Э, скажи, пожалуйста, ты вообще очень часто берёшь на себя практически всю работу <inhales> и стараешься всё сделать сама и как можно лучше, и, <inhales> э, высококачественно, так сказать, чуть ли не с перфекционизмом, <inhales> э, к этому подходишь и помощи особо не просишь?
Ага. Ну да, скорее всего, да, <inhales> потому что как-то это, наверное, у меня вот еще с детства, <inhales> э, тянулось, мне кажется, <inhales> э, потому что я один ребенок в семье. И родители очень много работали <inhales> и приходилось, да, вот, э, одной всё время что-то делать и по дому, и, <inhales> э, школьные уроки. Ну, в общем, да, вот такой вот груз с детства приходилось тянуть на себе, но, наверное, да, вошло в такую привычку уже и <inhales> во взрослую жизнь.
Так. Понимаю. Э, и ещё скажи, пожалуйста, а тебя больше всего, м, будоражит, скажем так, м, наличие самой ошибки или то, каким образом, м, эту ошибку кто-то комментирует? Ведь иногда чаще всего ошибка обнаруживается, а, сторонним наблюдателем, э, и как-то, каким-то образом, а, показывается, что эта ошибка, собственно, существует. <inhales> Вот какой факт тебя больше всего задевает?
Ага. Ну, наверное, в принципе 2 в 1. Но всё-таки, наверное, э, такой более доминантный- это то, что я, <inhales> э, сама <inhales> допускаю вот такие вот ошибки по каким-то своим, <inhales> э, ну, не знаю, возможно, тороплюсь, возможно, не обдумываю, <inhales> а возможно, вот там не прогнозирую, не анализирую, да, что по по итогу как бы получаются вот такие вот ошибки. И, конечно же, да, <inhales> хочется за <inhales> свои же действия, да, брать такую ответственность. <inhales> Но если кто-то со стороны замечает это всё, <inhales> то, ну, м, наверное, мне более сложнее на это всё реагировать.
Мгм. Понимаю. И скажи, пожалуйста, ф вот в процессе выполнения какой-то задачи, а, ты не пользуешься, соответственно, какими-то советами со стороны и стараешься всё довести до конца именно сама, не разделяя никаких обязанностей, взглядов, просто, э, расписываешь, условно говоря, всё под себя, и никто другой в это не вовлекается?
Мгм. Да, скорее всего да, потому что, э, если у меня там возникает какой-то вот план к какого-то определенного действия, да, это вот из серии, допустим, "я художник, я так вижу", так вот, значит, я себе наметила какую-то цель и двигаюсь к ней. И даже если кто-то вот со стороны, там, мои родственники, друзья, возможно, когда я озвучу вот свои действия, да, они мне скажут ну какое-то свое мнение со стороны, но я, скорее всего, нет, не прислушаюсь, потому что вот у меня всё-таки свое видение, что я вижу. Я буду действовать вот так.
Так. Ага. Окей. Хорошо. А, теперь давай перейдем немножко к другим моментам, а как ты смотришь на то, чтобы, э, постараться, э, анонимизировать отчасти, а, саму проблему, и аб обезличить ее, то есть не касаться лично того, что ты совершила а эту ошибку, а поставить это в, достаточно, такой, э, пассивный залог, и сделать, что ошибка пр появилась сама, была совершена н не кем-то, не беря себя во внимание абсолютно, и как тн смотришь на то, чтобы изначально начинать вопрос не: "Почему я допустила эту ошибку?", а: "Что было сделано, что эта ошибка была допущена или же со собственно не было сделано, н по какой причине эта ошибка была допущена?". Ведь таким способом по факту ты, а, отстраняешься. Ты становишься таким наблюдателем, грубо говоря, своего же действия, и со стороны можешь посмотреть: "Так, была произведена ошибка "А" какая-то. Что к этому привело?" Э, и попробовать, э, сделать такой "водопадный" вопрос: "Почему эта ошибка была допущена?" И ты, э, потом смотришь: "Так, не хватило таких-то там, например, знаний. Почему их не хватило?" И вот так вот пн задаешь себе, м, какое-то количество таких вот "почему"
Окей. Ага. Ясно.
и доходишь до какой-то такой, э, конкретной маленькой, э, условно говоря, от, финальной точки, где ты уже понимаешь, как с этим работать. А, дальше, а, как ты смотришь на то, чтобы одним из вопросов было в конь ну, уже после какого-то анализа, э, т вопрос такого рода: "Каким образом я могу, а, сделать так, чтобы в следующий раз этой ошибки не было допущено?"
Окей.
То есть на себя ничего не переводить, а вот перейти именно вот в такой контекст: "Каким образом можно в следующий раз не допустить эту ошибку после того, как ты уже прошла вот такую вот лесенку 'почему'".
Ну Да, я скажу тебе. Смотри, я пробовала проводить вот такие вот анализы, как ты говоришь, э, задавая себе вопрос "почему?". Я, наверно, это задаю постоянно себе. И единственное, вот, что мне пришло ну, как бы приходило в голову, даже по анализу своих вот таких вот ситуаций, ошибок, которые происходили,- то единственный ответ был: "Потому что я всё время тороплюсь". То есть даже вот тот момент, когда ситуация свершилась, и она оказалась ошибочной, а, проанализировав её, там, подумав, что, да, возможно, там не хватило вот знаний. Хорошо, но почему же ты в тот момент вот не остановилась и, там, не изучила больше, да, там? Что-то не э, вот в тот момент, э, не замедлилось, а дальше попёрло. Вот, поэтому я всё время тороплюсь.
Так. Ага. А почему ты торопишься? Вопрос такой, достаточно простой. По какой причине ты с не хочешь как-то немножко замедлиться в целом? Вот в чём суть гонки, в общем-то, получается?
А потому что, наверное, не получается. Я, наверное, просто по своей натуре такой человек: я везде тороплюсь и хочу всё вот быстро-быстро сделать, а потом сижу и кусаю себе локти. Ну, вот опять я, опять поторопилась, в следующий раз делать не буду. Приходит следующий раз, я опять начинаю торопиться.
Понимаю. И вот здесь возникает очень такой интересный, на самом деле, конфуз отчасти. А, поскольку, а, человек ты в взглядов таких достаточно перфекционистических, и, конечно же, ты ст стараешься сделать хорошо, берёшь на себя ответственность за эту задачу- это абсолютно нормально. Но здесь очень интересная есть такая условная ловушка мозга, что, поскольку он пони ну, условно говоря, понимает, что тебя много чего может расстроить и так далее, то ты, на, поскольку сама всё делаешь, можешь предвзято относиться к своей же работе. То есть, несмотря на то, что ты можешь отчасти даже, з возможно, замечать какие-то мелкие недочёты, которые вызывают у тя просто лёгкое сомнение, что: "А может, всё-таки нет? А, не, нормально, всё хорошо, всё как как я задумывала". Но по факту это на самом деле относится больше к предвзятому отношению именно к своим действиям, потому что ты их идеализируешь. И вот почему я спросил, вовлекаешь ли ты кого-то со стороны именно, э, не как человек, просто смотря смотря, как ты работаешь, вы выражает свое мнение, и потом приходится уже, конечно, использовать, э, так сказать, выражение "я художник, я так вижу", а скорее попробовать, на выбрать человека со стороны и самой задать вопрос: "Как ты считаешь, что здесь могло пойти не так?" И здесь идея в том, что человек со свежим взглядом, непредвзято к твоей работе, абсолютно честно, желательно, чтобы он это сделал, просто сказал, где могли быть недочёты. И, пометив эти места, ты уже через какое-то время уже к этому вернуться, сделать небольшую паузу. И просто вот эти пункты пересмотреть и переварить, и самой задать вопрос: "А что я могла здесь сделать не так?" И пройтись еще раз поверху. Как ты думаешь, это могло бы быть таким легким началом к тому, чтобы не немножко иначе относиться к своим ошибкам?
Точно. Мгм. А. Понятно. Окей. Понятно. Мгм. Да, я думаю, что это хорошая такая вот альтернатива, с чего же мне можно всё-таки начать. Поэтому с этого и начну, попробую, по крайней мере. Спасибо за те тебе за твои советы. Я надеюсь, что у меня всё получится.
Бя обязательно всё получится, я в тебя верю. Если возникнут еще какие-то вопросы, обязательно обращайся.
Хорошо, спасибо. Пока.